Nah, tapi, dengan ketulusan dia pada saat itu, dan perhatian dia dia yang yang tulus kayaknya aku rasakan gitu, aku merasa tersentuh banget tuh, gitu. Dia, eee, sering kayak, apa namanya, kan dari jarak dari kampus dia itu ke rumah sakit lumayan jauh, ya. Kebetulan, gitu, jaraknya lumayan jauh.
Eee, berapa lama kalau di dikirain waktu waktu menit?
Hmm, kalau dengan kemampuan rata-rata cewek lah ya, eee, untuk naik motor itu mungkin 1/2 jam deh kayaknya, kurang lebihnya.
Iya. Oh, iya, jauh. Itu jauh, 1/2 jam untuk cewek jauh, oke.
Iya, kalau untuk cewek, ya. Kalau untuk kita mungkin, cowok, mungkin 10 menit putus, gitu, tapi untuk dia kan lumayan jauh, gitu. Eee, kalau dia ba ba bawa motornya ya, gitu, ya. Nah, namun, eee, dengan perjuangan dia itu bolak-balik kampus, dia kan pulang juga tuh ke rumah dia gitu ya, eee, kan, eee, otomatis ada 3 tempat nih yang harus dia kunjungi setiap harinya loh. Heeh, setiap harinya. Setiap harinya, sampai malam bahkan dia nungguin aku, eee, apa namanya, pokoknya seg mhm, segala kebutuhan aku dia kayak berusaha, eee, memenuhi, gitu. Meskipun aku ada keluarga yang, eee, apa, menungguin juga, gitu ya, tapi dia yang kayaknya telaten banget, gitu, apa-apa
Mhm. Ya. Kunjungin, betul betul betul. Oh, setiap hari? Oh, wow! Dahsyat. Ada yang nungguin. Dia nggak pernah nggak pernah ei ngeluhkan biaya juga, gitu, ya? Misalkan beliin kamu makanan, kayak gitu, enggak, ya?
Oh, ya, kalau itu kan mungkin, eee, apa ya, dia kebetulan, eee, orang yang cukup mampu, gitu, jadi, itu bukan jadi hal masalah ataupun, eee, berat untuk dia lah, gitu. Cuman kan makanan itu bukan kayak makanan yang berlebihan banget, yang normal-normal aja, gitu. Heeh, iya. Kayak beli apa sih, kayak beli bubur, atau beli apa gitu, beli buah, yang biasa-biasa aja lah, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Atau beli kayak jus yang botolan itu, yang, apa sih waktu itu, Buahvita ya kalau nggak salah, kan ada yang kayak, eee, kemasan yang agak botol bukan botol sih, kayak karton, gitu, ya.
Mhm. Oh. Iya, normalnya orang sakit, ya. Iya iya.
Itu yang salah satu dibeliin, yang sering dibeliin. Eee, jadi, eee, itu lumayan lama aku di rumah sakit. Kayaknya di rumah sakit itu ada, mmm, 4, apa 5 hari deh untuk pemulihan in eee, intensifnya, mhm.
Oh, empat, lima hari, oke. Dan, selama itu datang terus setiap hari bahkan ditemani sampai malam juga?
Sampai malam sampai malam, sampai betul-betul, eee, kayak batas, eee, apa namanya, kunjungan itulah kayaknya, baru dia pulang, gitu.
Itu respon orang kam eh, orang kamu, orang tua, ada atau orang yang nungguin kamu saat pacar kamu datang itu juga gimana responnya?

Tapi dari Masnya nggak pernah ada pikiran-pikiran kayak sinetron kan, "Aduh kenapa nih dia ini banget ke aku?" gitu kayak film-film sinetron gitu nggak pernah ada kan pikiran-pikiran jelek? <chuckles>
<chuckles> Justru aku ngerasa kayak beruntung banget saat itu ya. Eee, maksudnya gini loh, udah teruji dan terbukti di saat aku e maksudnya dia bisa aja gitu ninggalin ataupun ya kayak aku bilang tadi, gitu. "Ngapain sih repot-repot ngurusin orang sakit ya," kasarnya gitu ya. "Ngapain nggak cari pacar lain atau cowok lain," gitu. Ya, eee, itu yang menjadi, eee, salah satu penilaian aku, eee, dia itu kayaknya, eee, sosok yang pantas dijadikan istri deh gitu, salah satunya ya.
Iya. Oke, keren. Mmm. Iya. Bidadari di dunia gitu ya? Heeh. <chuckles>
<chuckles> Ya karena gimana ya, eee, bayangkan kalau kamu lagi tidak berdaya gitu, seringnya tuh tiduran aja, dan kamu ini belum ada status apa-apa gitu. Ada orang yang rela untuk mengorbankan kepentingan kehidupan dia sehari-hari, ya kan. Dia udah dia waktu itu sedang S2 juga kebetulan, otomatis heeh, otomatis lagi
Dirinya, mmm. Betul. Oh, S2? Oh, nggak main-main berarti se rumitnya. Iya, iya.
Iya kan lebih lebih ini ya, lebih ribet gitu ya untuk tesisnya itu. Kan tesis lebih berat tingkatannya ya. <chuckles> Iya, makanya. Jadi otomatis aku semakin hari dia semakin menunjukkan perhatian gitu kan, eee, semakin melipop apa, bernilailah dia di mata aku pada saat itu. Nah, jadi ada satu momen nih aku kan kayak, eee, apa namanya, bosan gitu kan makanan yang sehat-sehat banget kesannya gitu ya.
Mmm. Iya tesis, bukan skripsi. Iya. <chuckles> Yang antak kalau sehat. Heeh, gimana terus ya?
Iya. Namanya kan orang sakit ya, kayaknya makanan tuh dijaga banget gitu. Aku bilang sama dia, "Kayaknya aku bosan nih, eee, Yang," gitu ya panggilan inilah, panggilan lebay-lebay gitu. <chuckles> "Iya, pengen coba deh yang lain-lain. Tapi kata, eee, papa mama kamu nggak boleh nih." Gitu. "Nggak apa-apa asal ya nggak apa-apa tolong dong, aku udah ngerasa kayak aneh banget nih rasa makanan nih itu-itu aja hambar." Aku bilang gitu, kan. Dia tuh ya, dia tuh bela-belain loh kayak, eee, apa namanya, kayak sembunyi-sembunyi gitu beliin kalau enggak salah waktu itu kayak ini deh, kayaknya bubur juga cuman yang kayak lebih enak gitu rasanya, kayak bubur ayam Jakarta gitu deh. Jadi, kayak kayak kayak disamar-samarkan gitu kayak bubur kan bubur ada yang hambar ya, ada yang heeh. Jadi kayak disamar-samarkan gitu. Mmm, jadi kayak kan kelihatan tuh kayaknya mungkin, eee, biasa aja cuman kayak bumbunya tuh kayak dibawahin ditaruh di bawahnya gitu, dicampuran tuh ditutup lagi sama yang, eee, apa namanya, yang putihnya gitu, <chuckles> emang jago juga sih dia waktu itu.
Iya. Mau yang berbumbu gitu ya. <chuckles> Diam-diam aja gitu. <chuckles> <laughs> <chuckles> Hambar ya. Diam-diam gitu ya. Iya. Ya ada. Ada yang enak banget juga. Oke. Berarti bentuk bentuk bantuan yang dia kasih itu udah all out banget ya, udah semuanya ya udah bukan fisik lagi bukan emosional lagi, tapi bahkan sampai kehadiran. Tapi aku mau tahu deh, sorry aku sela ya, tapi aku beneran mau tahu deh. Sampai saat ini, kamu pernah bahas hal itu apa enggak? Terus nanyain, "Kok kamu mau sih sampai segitunya?" Gitu loh. Pernah ada ada pertanyaan secara langsung kayak gitu nggak? Terus jawabannya gimana?
Iya, iya, iya. Mmm.

Nah kebetulan aku ini orang yang, eee, lebih suka jalurnya itu yang medis yang penanganan dokter gitu ya, jadi aku tidak mencoba obat-obatan herbal, ataupun, eee, kayak alternatif gitu, eee, jadi aku percayain aja tuh ketika dokter menganalisa, "Ini kayaknya udah besar nih" kata dokter gitu ya, "harus diangkat," iya sebenarnya kalau aku normal aja gitu posisinya kayak melihat ke depan enggak kelihatan, tapi kelihatan besar kalau misalnya mendongak ke atas tuh, nah itu udah mulai itu kelihatan sedikit kelihatan udah kayak bakso yang lumayan gede itulah, bukan bakso yang kecil-kecil ya, bakso yang agak sedikit gede gitu, iya bukan yang bakso ini ya bukan bakso telor gitu ya, tidak segede itu tapi memang sudah lumayan gede, mhm, benar.
Mhm. Iya. Oh karena udah besar indikasinya ya oke. Mmm. Oh wow bakso udah agak gede ya oke oke kebayang kebayang. Iya yang sedang lah intinya, mhm.
Nah jadi akhirnya dokter memutuskan kayaknya ini harus diangkat deh supaya kita tahu apakah ini ganas atau jinak gitu, itu juga lumayan menjadi, eee, ini ya pertimbangan berat ya, kalau tidak diangkat takutnya ganas kalau diangkat, eee, pun, eee, gimana ya rasanya a agak takut gitu untuk operasi bener.
Oke. Iyalah. Deg-degan ya, iya operasi betul.
Iya jadi, akhirnya aku menerima tuh, eee, saran dari dokter untuk dioperasi, nah selama proses oh iya bener aku kan, eee, harus mengajukan cuti aku jelaskan kepada kantor dan atasan tertinggi gitu ya. Aku harus cuti sekian lama gitu untuk, eee, menjalani prosedur operasi gitu dan akhirnya.
Ambil cuti dulu ambil cuti dulu enggak? Iya. Eh, tapi kamu, bentar boleh cuti bukannya katanya baru banget git ber itu diterima maksudnya?
Mmm. Oh kebetulan barunya itu kayak bukan baru-baru sebulan 2 bulan gitu mungkin, eee, kayak udah, berjalan lumayan lama lah gitu tapi masih hitungannya baru gitu kan, dibandingkan dengan, eee, karyawan ataupun anggota yang lainnya di sana gitu.
Oke. Oh iya iya siap siap, mhm mhm. Iya iya iya.